بقى لي فترة بجد، يعني، الموضوع منرفزني أوي، مش عارف إن أنا أبتدي آآ، أذاكر كويس، وأبتدي مثلًا إن أنا عندي امتحانات والمفروض إن أنا باحضَّر لها، ولكن كل ما باجي أقعد، لأ أنا بيبقى عندي تشتت جامد، ودايمًا باتشغِل في حاجات، أروح مثلًا أقول طب أنا هاكل الأول، وبعد كده لما أخلّص هابتدي أذاكر، طب أنا هاتفرج على المسلسل ده أو هاشوف حلقة من التلفزيون، وبعد كده هابتدي أذاكر، فدايمًا الموضوع بي يعني، بافقد تركيزي خالص، وبالاقي إن الساعة جَت مثلًا 22:00 أو 23:00 وأنا ما أنجزتش أي حاجة، ف فبانام بقى من كُتر التَّعب، و وبيبقى كل يوم على كده، مش عارف الصراحة أطلَع من المود ده إزاي، أنت إيه رأيك؟
آآ، بصراحة أنا حاسس بيك، يعني ح موضوع إن أنت آآ، بتبقى متشتت كده وقت المذاكرة وكده، فالموضوع بيبقى صعب فعلًا عليك إن أنت مش عارف تركز أو كده، فأنا حاسس قدّ إيه الموضوع ده فعلًا آآ مُقلِق ليك، بس ممكن شوية خطوات بسيطة كده ممكن تعملها، ممكن ت تحسِّن شوية موضوع التركيز. عايزك بس تقول لي كده أنت أنت في الأول، يعني أنت التشتت ده عم عمومًا بيبقى معظم اليوم والّا فيه أوقات محددة؟ يعني أنت ممكن مثلًا طول الوقت بتبقى متشتت، والّا في أوقات في اليوم كده ممكن تبقى مركِّز فيها، سواء الصبح مثلًا، بعد الضُهر، بالليل، أول ما بتبقى لسه صاحي، والّا طول الوقت بتبقى متشتت؟
هو الصراحة الموضوع ده بيبقى عندي طول الوقت، يعني سواء أنا جربت الصبح أذاكر في مرة، وبرضه الدنيا ما كانتش ضابطة معايا، وجربت كمان بالليل إن أنا أذاكر، ولكن ما فيش أي فايدة. يعني لو أنا بس أنا عندي بقى جامعة أو حاجة، آآ باجي مثلًا أقول طب خلاص أنا بعديها هاقعد هاروّح أ أخلّص حاجات اللي ورايا، ولكن برضه عندي نفس المشكلة، إن أنا بارجع يعني يعني أنا مثلًا أقول أنا هاعمل أكل، أنا هامسك الموبايل، هاتفرج على التلفزيون شوية، باعمل أي حاجة ما عدا إن أنا أذاكر، فهو الصراحة مشكلة لأ، هي المشكلة عندي بتبقى الصبح وبالليل وطول الوقت يعني.
آآ أنا فاهمك طبعًا ومقدّر إحساسك دوّة، أنت آآ حتى ممكن يعني كتر المهام اللي عليك لو حِتة إنك تأجل، أو إن أنت شايف إن أنت ممكن بتسوّف الحاجات اللي عليك شوية، آآ لحد آخر اليوم أو كده وتلاقيك في ممكن تضّغِط ومش عارف تركِّز، ففعلًا دي حاجة آآ معاك حق إن أنت آآ تضايق منها. بس قُل لي طيب أنت يعني آآ الحتة ال أنت أكتر حاجة بتشتتك زي ما أنت قلت، تتفرج على مسلسل، آآ تعمل حاجة، تتكلم مع حد، يعني أنت شايف إن أنت معظم الوقت إيه أكتر حاجة مثلًا، الموبايل مثلًا، أو إن أنت لأ بتحب تتفرج على المسلسلات، فعايز تتفرج متابع مسلسل معيّن أو أفلام معينة مثلًا عايز تتفرج عليها؟
آه. آآ لأ، هو بُص هي المسلسلات دي بتكون بطريقة موسمية، يعني أنا لو مثلًا في مسلسل ونَزِّلوا بقى جزء جديد وكده، طبعًا بابقى هاري نفسي عليه بقى طول اليوم، ولكن لو طبعًا والدنيا عادي يعني ما فيش أي مسلسل في الفترة دي وكده، بيكون الموبايل هو أكتر حاجة، ويا سلام بقى بالذات كمان لو جالي بقى مثلًا notification أو حاجة من أي حد، باسرح بقى وباقعُد مثلًا أتكلم معاه بالساعات، وما باحطش limit خالص للموضوع، فالموضوع بي بيبوظ مني جامد يعني.
آه فاهمك. أنت معاك حق فعلًا حتة الإشعارات بتاعة الموبايل، وبرضه فعلًا بتاخد وقت كبير، ومعاك حق إن أنت آآ تتضايق منها، آآ قُل لي طيب أنت آآ نظام نومك إيه؟ يعني أنت آآ ب ب بتنام كويس في اليوم، بتنام نوم منتظم بالليل عدد ساعات معيّنة، والّا نومك بيبقى مُتقلب، والّا بتسهر أصلًا معظم الأيام؟
بُص أنا لو أنا مثلًا رُحت عملت مجهود في اليوم جامد وكده، ورُحت الجامعة وقعدت بقى أروح من هنا لهنا، و ف فبانام بصراحة كويس أوي، لأن أنا طبعًا بابقى مرهق جدًا، باجي على بالليل أنا بيُغمى عليَّ بانام لوحدي. آآ ولكن بقى لو أنا طبعًا يعني كنت قاعد في اليوم طول اليو يعني في البيت طول اليوم، الموضوع بيختلف جامد، أنا بابقى قاعد دايمًا باكل كتير، فباجي بقى بالليل بيبقى عندي إرهاق جامد أوي، وكمان ب بالاقي نفسي إن أنا باصحى ما بين ال يعني كل شوية م كل مثلًا ساعتين أصحى من كتر القلق، بالاقي إن أنا مثلًا جسمي مش في أحسن حال، فالموضوع الصراحة بيفرق معايا نفسيًا جامد، على حسب أنا كنت برا في اليوم ده، والّا كنت في البيت.
إمم فَاهمك. معاكَ حق فعلًا، وموضوع النوم فعلًا آآ بيفرق، لو أنت نايم نوم منتظم آآ هتلاقي نفسك حاسس إن أنت آآ بطاقتك ونشاطك كده، غير لو أنت نايم آآ نوم متقطع، أو آآ إن أنت ما نمتش كويّس، أو سهرت. فهتلاقي ممكن نفسك تعبان كده ومش مش لطيف في اليوم كلّه. فآآ قُل لي طيّب أنت آآ نظامك إيه ف طيّب في ال الكافيين، بتشرب شاي كتير، قهوة كتير، والّا م عادي يعني حاجة بسيطة كده في اليوم، أو ما تشربش خالص؟
آآ، موضوع الكافيين ده الصراحة بيختلف جامد، يعني ممكن مثلًا، آآ أشرب قهوة الصبح وألاقي نفسي إن أنا لأ، محتاج أفوّق تاني، فابتدي إن أنا أجيب مثلًا قهوة سريعة من برّه. آآ يعني من من برّه بقى إن أنا أقدر أكمّل بيها باقية اليوم لحد بالليل، ولكن أنا يعني بتبقى الحاجة الطبيعية بتاعتي إن أنا أشرب قهوة الصبح، بس باحس الصراحة إن إن القهوة سواء الصبح أو بالليل، أنا من النوع اللي هو من الناس اللي ما بتأثرش معايا القهوة خالص، فجربت الحل ده و
إمم. آه اللي هو ممكن تشربها وتنام يعني.
آه، جرّبت الحل ده قبل كده وما ضبطش معايا، ومش حاسس إن هو الصراحة هينفعني أوي. باحتاج إن أنا لأ، في حاجات تانية كتير إن أنا آخدها بدل القهوة يعني.
آه. إمم، لأ فاهمك، هي ممكن القهوة غير إنها يعني ك يعني آآ، كنت ممكن أسألك على أساس إنها تسهَّرك بالليل، ما تعرفش تنام أو كده، بس أنت قُلت إن أنت بتشربها، فأنت ممكن تنام بعدها، بحيث إنها ما بتأثرش عليك أوي. قُل لي طيب، أنت فكَّرت في أي حلول تعملها علشان أ تساعد إنك تركِّز شوية أو إن أنت أ تركِّز في المذاكرة أو كده أو تقلِّل تشتُّتك، والّا ما رك فكرتش في أي حاجة؟
آه. فكَّرت إن أنا، أجرَّب إن أنا، آآ ابتدي أحُط أهداف صغيرة أحقَّقها، وده هيساعدني إن أنا أوصَل لهدف كبير أنا عايز أعمله، بحيث إن أنا لما باشوف الهدف الكبير مرة واحدة، باحس بتشتُّت وباحس إن أنا، لأ، أنا قُدامي لسّه بقى، كل ده هاعمله! لأ، أنا خلاص، أنا مش هاعمل حاجة، فأنا بابتدي مثلًا، أ أ طب أنا آخد الحاجة دي أقسِّمها على مثلًا 4 مراحل، وفي كل مرحلة، ابتدي حتى أحتفل إن أنا خلَّصت مرحلة، ده ده بيفرِق معايا جدًا و بيفرِق إن أنا آآ، أتشجَّع إن أنا أخش المرحلة اللي بعديها، ولكن أنا بقى لما باكون مُنغمِس في الموبايل ومُنغمِس بقى في الحاجات اللي بتشتِّتني، ولا باعرف أعمل حاجة واحدة ولا باعرف أعمل حاجتين ولا باعرف أعمل أي حاجة بقى، باكون متشتِّت جامد وبالاقي نفسي، إن أنا الحاجة دي مثلًا كمان سواء لو ليها deadline بقى كمان ميعاد المفروض أسلِّمه فيها، طبعًا دي بتبقى مشكلة يعني. آآ بييجي لي بقى إنذارات في البيت وبيبتدوا ي يو يعني يلاقوا إن أنا مثلًا، درجاتي وحشة، يلاقوا إن أنا ما سلِّمتش الحاجات اللي أنا المفروض كنت أسلِّمها، ده طبعًا بيفرِق معايا في التقدير بتاعي في ال كطالب يعني.
امم، كويس. كويس. آه أكيد طبعًا، أنا مُتفهّم شعورك دوّة، حتة إن أنت آآ، مش عارف تركّز وما بتذاكرش كويس، و و و ي أ طيب بيأثّر طبعًا على دراستك وكده، وحتة إنهم يبعتوا لأهلك في البيت، فالموضوع فعلًا أ أنا حاسس إن هو مُقلِق فعلًا ليك. آآ، قُل لي طيب أنت يعني، لما بتيجي تذاكر أو كده بت بيبقى ليك مثلًا مكان لوحدك أ أوضة لوحدك بتذاكر فيها، آآ والّا عادي ممكن بيبقى في حد حواليك أو بتذاكر في الصالة أو كده؟
آه. أنا مشكلتي باحس إن أنا المكان اللي أنا باذاكر فيه بيكون كتير أوي في مشتشت يعني مشتتات كتير أوي. آآ، ولكن آآ، أ يعني أنا برضو آآ، مُتمَسك إن أنا أحاول إن أنا أخرج برّه المشتشت دي، يعني م أ يعني المشتتات دي، وإن أبتدي اذاكر آآ، واركّز لأ على الحاجة اللي مفروض أنا جاي عشان أعملها، ولكن أنا المشكلة إن المكان اللي أنا قاعد فيه في تلفزيون، وفيه تليفون آآ، أقدر أستخدمه، آه طبعًا، ومش مش صالِح إن أنا أقدر أ يعني أ أقعُد فيه، لإن دايمًا بيكون في جزء من عيلتي جايين مثلًا بيتفرّجوا على التلفزيون في المكان ده. آآ، فكتير أوي لأ، باخد الحاجة بتاعتي وأقعُد جوّا على السرير، لإن أنا مش بأقدر أ يعني مش هينفع أقعُد على المكتب، لإن دلوقتي المكتب ده حواليه كذا حاجة، واتكلّمت معاهم كذا مرّة في البيت إن إحنا هنبتدي طب لأ، أنا محتاج إن أنا أبقى ليَّ مساحة لوحدي، مساحة عمل، إن أنا يكون الت يعني مثلًا المكتب ده موجود جوّا في الأوضة عندي، بدل ما أنا باقعُد مثلًا معاكم في الصالة، لإن ده بيأثّر على إنتاجِيتي، بس همّ آآ، مش فاهمينني ومش عارفين إن إن دي حاجة فارقة معايا أوي، همّ شايفين إن أنا آآ، عادي إيه المشكلة لو أنا مثلًا ذاكرت والمشتتات دي كلها موجودة؟ بس و ولكن الموبايل برضو كمان بيفرِق معايا أوي، باحس إن أنا لو حاسس إن أنا لو قَفلته مثلًا في وقت المذاكرة ده هيفرِق معايا جدًا، لإن هو طول ما هو شغال أنا هافضل دايمًا باشوف مين بقى بعت لي، باشوف مين نزّل إيه، مين عمل إيه، ده أكتر حاجة بتشتتني يعن
آه، فبيشتِتك أكتر. فاهمك آه. هو كويس بصراحة، وبرافو عليك إن أنت فكرت في موضوع إن أنت يبقى ليك آآ، مكان لوحدك مخصص كده تعرف تذاكر فيه عشان ما تتشتتش، إن أنت تبقى قاعد معاهم مثلًا في الصالة أو كده. آآ، وبجد أنت ممكن تتكلم معاهم تاني، يعني أنت ممكن تتكلم معاهم تاني واحدة واحدة كده إن أنت الموضوع ده هيأثر عليك وهيأثر على دراستك، فلازم يبقى ليك مكان مخصص كده، ده هيفرق معاك أوي. آآ، بالنسبة للموبايل أنت آآ، طيّب، أنت ممكن تعمل زي تقفله كده خالص، تقفل الإشعارات خالص وأنت آآ، وأنت بتذاكر، أو ممكن تسيبه حتى لو ما ت قفلتوش، تسيبه برّه يعني، تسيبه في مكان بعيد عنك شوية. ممكن زي ما أنت قُلت أنت بتدّي لنفسك مهام صغيّرة، أنت ممكن تقسّم الوقت يعني، آآ عارف ممكن آآ، ت ساعتين مثلًا مذاكرة أو ساعة، آآ، تعمل جدول كده بسيط وتقعد تذاكر فيه، والموبايل خ بعيد عنك خالص، سواء آآ، مو موجود معاك أنت قافله خالص أو قافل الإشعارات، أو حتى ممكن تسيبه برّه خالص في أي أوضة تانية. آآ، بعد ساعة أو الساعتين ممكن تطلع بقى تُبص عليه لو حد كلمك، حد بعت لك إشعار، وبرضو تدّي لنفسك وقت ق قليل يعني، آآ ممكن تنبه على حد معاك في البيت، والدك، والدتك، حد من أخواتك، اللي هو ي ي يحسب لك زي 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، ممكن وقت أنت تضبطه مع نفسك، اللي هو آآ تشوف أنت ممكن محتاج تذاكر في اليوم ده قدّ إيه وممكن تاخد راحة قدّ إيه. آآ، تفصل شوية بحيث إن هو ينبّهك: لأ أدخل، لأ كفاياك كده، أنت آآ، خدت الوقت، أو ممكن الموبايل نفسه، آآ، فيه برامج معينة ممكن تنزلها عليه، اللي هو يفتحه لك كل آآ، تدخل في زي زي مود المذاكرة كده، زي آآ، يفتحه لك وقت المذاكرة آآ بس ساعتين مثلًا، وبعد كل ساعتين خ 10 دقايق أو ربع ساعة يفتحه لك شوية تشوف إن أنت إشعارات أو كده، وفي خ ال10 دقايق دي أول ما هتخلص أو الربع ساعة يروح قافل تاني لوحده على طول، وممكن تعمل دوّة بحيث لو أنت مش قادر تسيطر على ال على التليفون وعلى طول آآ آآ ماسكه يعني، الحل ده مناسب ليك والّا هيبقى صعب عليك؟
صح. أيوه. لأ هو فعلًا حل كويس، يعني أنا حاسس إن أنا لو أنا حطيته بعيد عني في أوضة تانية، حاسس إن أنا مثلًا قفلته آآ أول ما حتة التطبيقات دي برضه حلوة أوي بالنسبة لي، أنا ما جربتهاش أنا ممكن أجربها، آآ وحاسس إن ده هيبقى حل حلو أوي بالنسبة لي، و وهيبقى فعّال. ولكن هل أنا المفروض أذاكر بقى فترة كبيرة، إن أنا مثلًا أبتدي أقعد بالساعتين وال3 قدّام الحاجة أذاكرها، والّا فعلًا أطبّق ال المعادلة اللي هي بتاعة الرُبع ساعة، وإن أنا أريّح بعديها 5 دقايق، بعد كده رُبع ساعة، وبعد كده أريّح 5 دقايق، هل ده هيفرِق في إنتاجيتي؟ هل ده هيعمل الفرق الجامد ده في إن أنا أبقى مركِّز، وإن أنا أبقى عارف إن أنا أخلَّص الحاجة اللي ورايا والّا؟
بُص ممكن تضبُطها على أساس إن حسب نشاطك وحسب تركيزك، يعني مث يعني أنت لو الصبح كده شايف نفسك إن أنت فايق شوية، آآ بتذاكر الصبح ولسه صاحي و وكويس فممكن تذاكر، المادة اللي أنت بتذاكرها نفسها المادة دي سهلة وفاهم فيها كويس وكده، وطول ما أنت بتذاكر فاهم، خلاص ممكن تقعد زي ما أنت عايز نُص ساعة، ساعة، لكن أول ما تيجي تحس إن أنت ابتديت تفصِل شوية، آآ ممكن تخلّيها ساعة وتروح واخد 10 دقايق أو رُبع ساعة كده تفصِل شوية، ممكن في ال في ال10 دقايق دي آآ تبدأ تاخد نفس عميق تفصِل شوية، ممكن تلعب شوية رياضة تعمل آآ 10 عدّات ضغط، أو 5 عدّات أي حاجة، اللي هو تعيد نشاطك شوية، ممكن تبدأ تتحرك وتمشي ترجَع حاجة، ممكن تقوم في ال10 دقايق تعمل حاجة حتى تشربها، اللي هو حاجة تجيب عصير، اللي هو آآ تشغِل نفسك بحاجة تانية، بحيث إن أنت تفصِل شوية وتجدد نشاطك وترجَع تاني.
صح. دي فعلًا فكرة رائعة أنا يعني هابتدي إن أنا أطبّقها، وهابتدي إن أنا أجرّب إن أنا فعلًا مش بس يعني ب يعني أنا باشوف الحاجة اللي ورايا، لأ أنا باشوف كمان نوع الحاجة اللي أنا مفروض أعملها، وده بيفرِق بقى في أنا هاعملها إزاي، وهاعملها إمتى، وهاعملها بأنهي طريقة، آآ لأن طبعًا بيفرِق في الإنتاجية و بيفرٍق في التركيز بتاعي. آآ شكرًا جدًا إن أنت نصحتني فعلًا، يعني كلامك فرَق معايا، وأنا برضه هاطبق الحاج كل الحاجات اللي أنت قلتها لي وهاقول لك إيه اللي حصَل معايا.
العفو، أنا موجود هنا في خدمتك في أي وقت.
شك